Alors tu vois, je viens vers toi aujourd'hui parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais une très mauvaise réaction, hem, aux maladresses que je fais. C'est-à-dire que, voilà, je suis quelqu'un qui est assez exigeant, qui veut les ch que les choses soient bien faites, qui a une exigence de de qualité, tu vois? J'ai envie de d'avoir, heu, les choses qui se font bien
Oui. D'accord. Mmh mh.
et heu, je me suis rendu compte qu'en fait, heu, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, quand je fais une maladresse, une erreur, je m'énerve et hem, et en f évidemment, ma femme le me le fait remarquer tout de suite. Elle a un retour instantané du fait que c'est c'était pas bien et heu, donc dans ce cas de figure, ce qui se passe, c'est que, ben, je me je me retrouve, finalement à, heu, amplifier le problème. C'est-à-dire que c'est une broutille, c'est une maladresse et heu, en fait, elle a réagi à la maladresse, elle me elle me dit, heu, en fait, souvent quelque chose assez accusatif. «Mais qu'est-ce que tu fais?» ou, heu, «Tu es nul!» ou, tu vois, ce ce genre de de de phrase réflexe, tu vois? Heu, alors que m m moi évidemment, je veux faire bien donc j'ai pas envie de d'être, heu, d'être traité de quelqu'un de nul puisque je veux faire les choses bien donc du coup ça m'énerve. Je me justifie, je m'emballe et puis voilà, et donc on rentre dans un cycle d'escalade alors, heu, c'est c'est pas systématique, enfi ensuite, heu, j'enchaîne les maladresses et que je continue à et empirer mais, heu, le fait que je réagisse négativement et que je m'énerve déjà c'est c'est c'est c'est c'est perdu quoi, donc, hem, tu vois, je je viens par vers toi. Comment comment un peu gérer ce genre de situation? Est-ce que toi tu as, heu, des choses que tu peux me recommander, heu, tu vois, où je pourrais, heu, mieux gérer ça, quoi?
D'accord. Oui. D'accord. Oui. Oui, je vois. D'accord. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr, je peux, heu, t'aiguiller et te donner peut-être certains conseils. Heu, mais d'abord je tenais déjà à te dire que, bah, je suis désolée que, heu heu, cette spirale arrive et hem, heu, se fait lorsque tu as peut-être, heu, heu, des des réflexions et hem, heu, c'est vrai que c'est c'est peut-être c'est dommage, c'est vrai de de, hem, de peuvo de peuv de de devoir, heu, peut-être accepter, heu heu, certains reproches, c'est vrai que c'est pas facile à entendre. Alors, hem, avant de te conseiller, j'aimerais peut-être, heu, en savoir plus. Lorsque, heu, ces moments arrivent, à quel moment, toi, te dis-tu que: «Ah, peut-être j'ai surréagi»?
Ah, heu, en fait, heu, malheureusement, c'est ça, le problème.
Mmh.
C'est que, justement, je je je me dis pas ça. Je surréagis et je réfléchis après, donc en fait de je de suite après, je m'en veux parce que, quelque part, je me suis pas contrôlé. Heu, le fait que je m'énerve, ça montre qu'en fait, il y a une part de vrai, puisque sinon, je m'énerverai pas. Ça veut juste dire qu'en f en en fait, heu, en gros, heu, je suis pas quelqu'un de très maladroit, mais quand ça m'arrive d'avoir une maladresse, de renverser quelque chose ou de de faire une bêtise, de faire un mauvais choix ou de, par exemple, de de man manquer de, mmh, de soin, tu vois? Ça peut m'arriver, hein, des des fois, heu, dans en à la va-vite, quand heu, je j alors souvent, c'est quand je suis pressé. Quand j'essaie de faire des actions et d'être un peu efficace ou heu heu, voilà, le le l'exemple type, la dernière fois, c'est c'était dans le magasin et donc c'était assez énervant, je je je pose un un article dans le caddie et je fais pas attention qu'il y avait une fleur derrière. J'ai pas vu, donc ma femme avait posé une fleur et donc heu, je pose le le le paquet et donc ça ça va et donc ça ça appuie sur la feuil la fleur, ça abîme la fleur. Ça l'a pas abîmée vraiment, mais ça l'a heu, ça l'a un petit peu écrasée, donc juste après: «Alors, qu'est-ce que tu fais?» Donc là, elle commence à se à crier, elle commence à et donc moi, en fait, le fait de crier, ça m'active quand on me crie dessus, en fait, t je de, heu, d dans ma famille, heu, en fait, heu, le fait de crier sur l'autre, était un acte d'agression qui voulait dire qu'on avait fait quelque chose de vraiment très mal, tu vois? Genre, heu heu, une grosse maladresse, par exemple, heu, et en fait, ça fait écho un peu à ça, tu vois? Quand, heu, quand je, mmh, j'étais enfant, je me rappelle de de de mon père. Si jamais je renversais quelque chose, de suite, il criait, il s il s'énervait, et même si, c'était d juste qu'il avait cet ancrage, tu vois? Cette habitude, et je crois que maintenant, en fait, heu, quand je fais une maladresse et que ma femme s'énerve, ça me rappelle à ce moment-là et ça m ça me met dans cet état de de colère.
D'accord. D'accord. Moui. Oui. D'accord. Moui. D'accord. D'accord. Oui. Mmh. D'accord, oui. Oui, je vois. Mmh. Oui. Oui, je vois. Mmh mh. Ah. Oui bah je vois et je comprends exactement, heu, ce que tu veux dire et vraiment je suis, heu, vraiment désolée pour toi que tu ressentes aussi, heu, ce sentiment un petit peu de mal faire et peut-être, heu, oui de un petit peu de de jugement et heu et c'est vrai que ça doit pas être facile à à prendre comme réflexion, heu, est-ce que, hem hem, ta réaction, heu, se fait avec tout le monde ou, heu, uniquement, heu, avec ta femme?
Alors, hem en réalité, si je fais une erreur, heu et que, heu, je je, voilà, je je fais une erreur, je j'ai tendance à la corriger, heu, de suite et à éviter, heu, les cons les conséquences de l'erreur, c'est ce que je fais. C'est juste qu'en général, heu, dans le cadre, heu, dans le cadre de la réalité hors, heu, de ma maison ou hors de notre couple, si je fais une bêtise, il y a personne qui va de suite me me faire une une réflexion très agressive sur la bêtise, tu vois? Donc, hem, ça n'arrive pas en fait, heu et si je suis dans le cadre d'un d'une entreprise ou, heu, un cadre corporate, je fais une erreur, les les gens se disent: «ah» ils disent rien en fait. C'est c'est juste que là, heu, <chuckles> dans ce cadre-là, heu, il y a une espèce de, mmh, de, hem, de degré d'exigence très élevé, qui est qu'on doit jamais faire d'erreurs, jamais se tromper, jamais dire la même chose. Je je sais pas si ça vient de son éducation ou qu'il y avait une très forte intolérance aux erreurs, mais, heu, dans tous les cas, hem, moi, c'est, heu, ça résonne complètement avec moi tu vois? Ça résonne dans le mauvais sens, heu, ça
D'accord. Oui. Oui. Je vois oui. Mmh. Moui. Mmh. Oui. D'accord. Oui. Oui, je comprends et et c'est normal que que que ça résonne dans le mauvais sens parce que, comme tu le disais tout à l'heure, heu, c'était, heu, voilà, les cris venaient dans ton enfance de ton père, peut-être lorsqu'une bêtise était faite. Donc, hem, forcément, heu, heu, pour toi ça ça va être négatif également. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de d'en discuter avec elle de façon assez calme, d'un petit peu ce ressenti et hem, hem, lui lui expliquer un petit peu ce que ça évoque ces cris chez chez toi?
Ça fait ça, quoi. Alors, je lui ai jamais, heu, discuté de ça, mais, hem, en fait, heu, si. On a déjà discuté un peu, heu, un peu hors cadre, mais souvent en fait souvent en fait, je je le dis au moment où elle me crie dessus, heu, comme ça, heu, souvent je lui dis en fait direct, je lui ai je lui ai dis que que j'aime pas que qu'elle me crie dessus, quoi, tu vois, heu? Après, hein, je
D'accord. Oui. Oui.
de de son côté à elle, en fait, il y a aussi une une dynamique, c'est que, hem, heu et ça, c'est j'ai déjà remarqué d'ailleurs, des fois en fait, heu, vu qu'elle avait l'habitude, heu, d'avoir, heu, durant son enfance, heu, je pense c'était sa grand-mère qui vivait, heu, avec elle et donc, heu, du coup, heu, quand quand, heu, c'est sa famille expliquait quelque chose à la grand-mère, ils devaient ensuite crier. Donc ça veut dire qu'en gros, il lui disait une chose une 1re fois et puis, heu, si souvent elle avait pas compris, donc du coup, la 2e fois, quand, heu, si elle voyait que la que la personne avait pas compris, elle criait plus fort et donc elle a pris l'habitude de crier pour expliquer, tu vois?
D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh oui, je vois exactement, c'est vrai que peut-être de son côté aussi, heu, oui elle a, mmh, l'éducation n'était pas la même, les cultures aussi peuvent être différentes. C'est vrai que selon certaines cultures, les choses, heu, peuvent différer. Alors peut-être, heu, ce que tu pourrais faire, c'est dans un moment calme hein, hem, sans qu'il y ait forcément, heu heu, de de dispute entre vous. Mais que penses-tu peut-être, heu, de de lui de lui de d'en discuter avec elle? De lui évoquer également peut-être ce que, heu, certains cris ou comment, heu, peut-être était l'éducation chez toi, pour que peut-être ça ça ça puisse faire un déclic? Sans lui faire, heu, peut-être de reproche, mais peut-être de lui expliquer que lorsque tu as été enfant, heu, ton père avait tendance à crier pour, heu heu, pour, heu, lorsqu'il y avait des bêtises et forcément les cris chez toi, ça évoque quelque chose d'assez négatif. Vraiment parler en, heu, avec je avec, heu, le mot «je», en parlant de ce que les cris évoquent provoquent chez toi. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner?
Ah. Oui. Mmh. Écoute, heu, en fait, hem, ça pourrait hein! Je je dis pas, je j'en ai déjà discuté avec elle, heu, en dehors du d'une dispute, heu, j'ai essayé d'aborder le sujet et en fait, heu, souvent, ce qui se passe, c'est que, en gros, heu, elle répond, heu, donc soit c'est elle dit: «C'est c'est pas grave, c'est pas si important que ça» tu vois? Heu, mais, heu, e elle reconnaît pas forcément que, hem, que ça pourrait en fait, heu, me me faire vraiment, heu, quelque chose qui me gêne, tu vois? Il y a, mmh je sais pas si elle reconnaît vraiment que c'est une gêne. Puisque, heu, comme c'est un fonctionnement, heu, qui qu'il a qu'elle a l'habitude, heu, à partir du moment où je lui où je lui ai rem enfin, fait remarquer que ce sentiment-là, il me gêne, enfin ce ce que je ressens ça ça ça me gêne, heu, du coup, heu, elle le prend de suite comme une, heu, culpabilisation, comme une agression d'elle qui a fait quelque chose de mal et comme elle, elle veut faire les choses bien, aussi. Ça la met dans une situation où elle s'énerve, tu vois?
D'accord. D'accord. Oui. Oui. D'accord. Oui. Mmh. Mmh. Oui je vois, je vois exactement ce que tu veux dire, heu, du coup oui, les réactions également, heu, hem, vont être de de de de surréagir de de de vos 2 côtés et c'est vrai que c'est p c'est pas évident si, hem, au final, heu, les 2 res heu, réactions peuvent être, heu, un petit peu similaires. Alors peut-être, lorsque ça arrive, heu, est-ce que tu penses que, heu, tu pourrais donc essayer, peut-être aussi, de respirer? Peut-être de boire de l'eau pour essayer de calmer la tension et peut-être, heu, la chaleur que ça provoque en toi? Parce que c'est vrai que peut-être, heu, l'énervement peut provoquer une forme de chaleur et de stress. Peut-être essayer de boire de l'eau, aller dans une pièce, essayer de calmer, voire même prendre un coussin? Crier dans le coussin? De façon à évacuer- évacuer un petit peu tout le stress que ça ça, heu, ça te ça met en toi. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut t'aider?
C'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai j'ai jamais fait ce genre de pratique. Mais en effet, en même temps, peut-être, ça me fera du bien de crier, sans forcément crier sur l'autre, heu et heu, dans l'objectif de d'évacuer cette énergie de de stress qui qui doit partir quelque part, hein. C'est mais c'est clair, a a après le, hem, voilà ce qui pose problème, après, heu, je pense aussi probablement, heu, de manière assez importante, c'est que, hem, en fait, heu, je perds un peu le contrôle, après ça. Donc, heu, je je m'énerve, donc j'ai j'ai j'ai pas vraiment une une perte de contrôle violente, si tu veux. Je j'ai pas tendance à faire ça. Mais en fait, vraiment genre, quand je suis vraiment vraiment dans un poussé dans un retranchement ou en fait, elle continue à surenchérir, heu, en fait, le la seule chose que je fais, c'est que je j'essaie de, t tu vois, juste je je mets mes mains devant moi, je dis: «Écoute», je je je dis: «Laisse-moi tranquille» tu vois? C'est ça que je fais, en fait. Pas s pas sans que ce soit vraiment, heu, agressif, mais j j'essaye parce que je je je veux pas, tu vois? Je veux pas rentrer dans un état de violence. Quand je suis trop paniqué, je j'essaie juste, heu, de dire: «Écoute, laisse-moi tranquille». J'essaie de de de la laisser, tu vois? Parce qu'en fait, elle elle vient des fois et elle est trop, hem je sais pas. Après, c'est pas à chaque fois, hein. Mais des fois, il y a un peu ce côté un un peu trop, heu, tu vois, rentre dedans? Et heu, moi, à ce moment-là, heu, gen
Oui. Oui. Exactement. Mmh mh. D'accord. Oui. D'accord. Oui, oui. Oui. Je vois. Mmh mh. Oui. Oui, avec hargne, oui.
tu vois? Je je suis pas trop comme ça, quoi. <coughs>
Oui, je vois, je vois complètement. Oui, je vois complètement et d'ailleurs, tu fais bien de de, peut-être, prendre de la distance et vraiment peut-être pas surenchérir derrière, parce que c'est vrai avec, heu heu, 2 gros caractères, ça peut être, heu, v pas facile. Donc ce que vous pourrez également essayer de faire, c'est essayer la communication, même avec une tierce personne, qui pourrait également, heu, qui qui serait neutre et qui pourrait également vous aiguiller et vous conseiller lorsque des moments comme ça peuvent arriver.
Voilà. Eh oui. Oui, beh, écoute, ouais, bien sûr, je j'ai déjà pensé à ça. <chuckles> Je te remercie en tout ça. Je te remercie pour ton écoute et ton parce que, là, c'est un peu Voilà, c'est un peu la spirale, heu, du du faux pas, qui, heu, fait qu'après, on s'en on est un petit peu, comme ça, énervé. Donc merci, merci, pour, heu, ce partage et merci pour ton écoute.
Oui. Oui. Oui, je comprends. Bon courage vraiment à à toi, hein.